Ouais, comme, heu, oui, heu, quelque chose, voilà, une intuition, quelque chose qui est plus bon, peut-être que, voilà, c'est pour moi, heu <chuckles> OK.
Ça Ouais. C'est ça. Ouais. Mais du coup ça m'a comme ça m'a aidé du coup à apprécier le l'instant en mode pas de pression, du coup j'y vais tranquille. Je fais je fais ce que j'ai à faire et voilà. J'ai pas Mmh.
Mmh. Ah, ouais, c'est ça. Mmh, bah C c'est c'est ça oui et puis je pense, hem, que bah, t toujours dans le dans dans le sens où on connaît l'avenir aussi, Je pense la la clé, heu, même si on connaît l'avenir, c'est quand même de lâcher prise, je pense. C'est, voilà, si on lâche prise, bah, ça va se passer, heu, voilà, bien ou peut-être pas, mais souvent c'est bien. Heu, voilà, si si on n'intervient pas, oui c'est on se dit: «Bon bah j'ai pas la main prise dessus vu que on m'a dit que c'était ça, tel ou tel jour ou autre» donc, heu, voilà, c'est juste vous voilà relativiser, heu, ne pas se prendre la tête et essayer de faire de son mieux. Voilà, c'est ça, essayer de faire de son mieux, mais sans, voilà, sans avoir une une pression énorme, voilà, une charge, voilà, fondamentale énorme, donc, heu, non, c'est je pense que pour moi oui, ça serait ça aussi. Ouais. <chuckles> j'avoue.
Mmh mh. Ouais, ça c'est important, c'est vrai. Mmh mh. <laughs> Ouais. Mmh mh. C'est vrai. Prendre du recul un peu. Ouais. Mmh mh. Mmh mh, une charge mentale. <laughs> Non, c'est vrai ça. <chuckles> C'est vrai que ça pourrait vite basculer en mode obsession, hein. Si si si c'est un pouvoir par exemple, là, heu, c'est faut contrôler le truc, faut gérer les émotions. Donc comme tu dis: «Faut lâcher prise» mais si, heu, si c'est juste un peu d'intuition, c'est c'est géra
Ah, c'est ça. Ah c'est ça, oui. Ah ouais, ça, ça peut aller Mais c'est vrai que, oui, si on prend, oui, ça sur le don par exemple, si on un don ou quelque chose, heu, dans le genre, c'est vrai que oui, ça ça peut faire peur peut-être au début de se dire: «Bon ben je, je connais déjà toute ma vie, quelque part, la vie des autres» c'est vrai que ça peut faire un peu voilà, un peu réfléchir c'est ça mmh.
Ouais. Mmh mh. Ah ouais. Ouais. Mmh mh. <clears throat> Ça peut gâcher aussi les choses quand on rencontre des gens aussi même. Ça peut gâcher tout.